Oye, pues, fíjate que yo tengo este, asunto, am, no me cuesta mucho practicar, eh, durante pues, la rutina durante mi vida diaria, este, yo lo que practico, eh, es tocar el piano. Entonces no me cuesta mucho practicar, pero, cuando estoy en
Okey.
en un momento de estrés, eh, am, ya sea relacionado con el mismo piano, o o o de parte de algo externo, me cuesta mucho seguir con con la práctica, con mi rutina. Vamos a decir si, por ejemplo, este, durante durante la semana, no sé, he tenido problemas con mi novia, pues, me cuesta mucho, eh, agarrar como que la motivación para para practicar.
Okey. Vale, entiendo, este, oye, pues, primero que nada, muchas gracias por por tener, ¿no?, la confianza de de, ah, digamos acercarme a esta situación porque pues, se puede entender que muchas veces, pues la las practicas que hacemos, pues, son como fáciles o sencillas, pero pues, una vez que vemos como la complejidad que hay alrededor nos nos cuesta como un poquito comunicarlo, ¿no? Y y te agradezco la confianza. Y y dime, digamos que cuando tienes tiempo, sin estrés que puedes como dedicarle al 100% ¿cuánto tiempo sueles dedicarle en en la eh, a esta práctica, que es tocar el piano en la semana, o en el día?
Pues, últimamente por las ocupaciones que tengo no practico tanto como me gustaría, pero, estoy tratando de practicar mínimo, 2 sesiones de 45 minutos, lo cual sería como que 1 hora y media total al día. Entonces pues, no sé, como unas 9 horas por semana por ahí, no sé, algo así.
Okey. Y en comparación de otros momentos de tu vida, este tiempo me imagino que que ha fluctuado, ¿no? Tú ves que ha subido, que ha bajado, o se ha mantenido, ¿cómo ha estado, como este asunto?
Ujú. Eh, pues, en este momento yo creo que está como que en un punto central de las fluctuaciones. A veces, eh, ha sido menos y a veces ha sido más, sobre todo durante los últimos semestres de la universidad, pues, ahí fue como que el punto más alto. Am
Okey
en lo más probable es que como en 1 mes y medio más o menos, pues, vaya a despejarme de de algunas responsabilidades, y vaya a tener más tiempo de practicar, pero, en este momento estoy como que en un punto medio.
Okey, vale vale. Y y cuando digamos, imagino que empezaste a practicar, o o bueno, la verdad es que descon desconozco totalmente esto, empezaste como a practicar o o a aprender esto del piano por tu cuenta? ¿Fuiste a algunas clases, tuviste algún maestro, o cómo fue como todo este proceso de de aprendizaje?
Ah, pues, al al mero principio fue fue autodidáctico, así por internet, viendo como que tutoriales y, este, buscando información, ya a los a los pocos meses, este, tuve un maestro de de taller de piano, se llamaba así la la clase, entonces ahí fue donde me empecé a involucrar más el piano, hasta que ya tuve la la educación más formal de de piano con con maestro, y eso fue así hasta agosto de este año, bueno, julio de este año, perdón, que fue cuando cuando acabé mis últimas clases de de la carrera y ya, en este momento he estado totalmente por mi cuenta.
Okey. ¿Y y qué diferencia sientes ahora que estás por tu cuenta? Ah, ¿crees que te conviene tener como quizás algún maestro, algún mentor, por así decirlo?, o ¿crees que estás como tomando justamente como tu propia esencia, o tu propia forma de tocar el piano ahora que estás, pues ya un poco lejos de la escuela?
Ah, pues, a mí me gustaría tener un maestro, pero no tan regular como semanalmente, pero tal vez un maestro donde vea lo vea, no sé, tal vez 1 vez al mes, tal 1 vez cada 2 meses para que me vaya encaminando en las partes donde me esté desviando. Y, este, pues, mayormente por por mi parte para porque siento que lo lo que más necesito es el el tiempo de práctica y ya, pues la guía que tenga con el maestro, pues, ya a partir de eso puedo trabajar por por mi cuenta.
Claro. Y y digamos, como pequeña curiosidad, ah, ¿sigues como manteniendo algún contacto con alguno de tus maestros de de tu universidad que digamos les pueda ser viable de algún modo que que tengan como estas vistas cada 2 meses, o cada mes? O, ¿sientes que ya estás un poco alejado como de ese de ese ambiente?
No, sí sí tengo muy buena relación con mi maestro titular, que tenía ahí en la en la escuela. Entonces sí sí, sería una una posibilidad muy clara, de que si se lo menciono, sí, no creo que habría problema. Claro, pues, sería pagarle, ¿verdad? Por la clase, pero sí, no, no, no, no, no habría ningún problema con eso.
Sí, claro. Okey, pues, muchas gracias, la verdad por por poder también como compartir el contexto de estas preguntas. Siento que de esta manera podemos construir un diálogo, digamos, un poco más plural al respecto. Y y primero que nada, pues, eh, pues, felicidades ¿no? Eh, te escucho que estás como bastante enamorado de de esta práctica que es el piano, te escucho con emoción de querer seguir mejorando. Y y pues, sabemos ¿no? Que a veces la vida es un tanto complicada. Es, eh, entre trabajo, necesidades, este, ya sea como económicas o lúdicas, pues, hay que hay que mantenerlas de algún modo ¿no? Y y y siento que por lo menos en estos momentos del año, eh, es un tanto como más difícil, ¿no? Poder como concentrarse en en estas actividades ¿no? Porque entre fiestas, regalos, reuniones, y que pues, em, empieza como un nuevo ciclo, estamos como todos un poco, no sé, si como estresados o o un poco como al eh, digamos que al tanto de todo. Entonces creo que de primera entrada me gustaría decirte que quizás es un buen momento para dejar respirar como las ideas, ¿no? No forzarte como a a quizá este a hacer piano más tiempo del que ya de le dedicas para que, eh, cuando empiece como este nuevo ciclo y que tú puedas como contactar ya con tus maestros, llegues como con las energías o un tanto, pues, digamos renovadas, y y creo que en cuanto a tus maestros, creo que estaría como muy muy padre que que pues, sigas con este contacto que que tienes con tu maestro titular, ¿me estabas contando? Y quizás, poder plantearle como dices, este, alguna alguna sesión cada dos meses, cada mes que pues claro ¿no? Que no interrumpa sus clases de de algún modo y que te pueda dar como como un feedback, ¿no? Este un tanto constante de lo que le puedas presentar. Y y también, me gustaría poder preguntarte dentro de tus proyectos, me imagino que tu práctica de piano es porque, ¿estás en, o quieres desarrollar algún proyecto musical, o ya estás en alguno? O, ¿cómo te gustaría como explotar la práctica que tienes en este instrumento?
Ujú. Ujú. Mm, okey, pues, primero, am, ha hablando sobre lo que mencionaste hace poquito sobre los estreses del del dinero y todo eso, este, ahora que lo mencionas, sí, ese es uno de los estreses que que a veces me impide concentrarme y y tomar la la motivación, y la idea que dijiste de que bueno, pues, es momento de como que no no forzarte a practicar el piano, me parece muy buena idea, porque a veces siento que también me estreso por estresarme, y y y por no <chuckles> y por fallarle al piano y todo eso, y eso lo vuelve un poco más difícil. Entonces pues, me parece buena idea, porque eso sí me me daría como que un alivio, de de de que pues, me daría un descanso mental de aquí hasta el momento que que mencionamos de que ya voy a tener más un poco más de tiempo libre. Entonces, sí, me parece muy buena idea. Y respecto a la pregunta que me hiciste, pues, fíjate que no tengo mucha claridad en lo que quiero hacer, pues, me gustaría mucho mucho componer, ah, por el momento estoy dando dando clases de piano, y pues me gustaría dar clases de piano, pero, como a un a un nivel un poco más alto, eh, en cuanto al al tipo de de alumnos, no tengo ningún problema con mis alumnos, pero me llenaría más el los alumnos que tengan como que un interés a llegar a a ser profesional, y y y formar formar esos estudiantes.
Okey. <chuckles> Okey. Okey, pues, creo que creo que justamente puedes sacarle todavía muchísimo más jugo a tus reuniones que puedas como, eh, digamos, este, calendarizar con con tu profesor porque, pues, la docencia, ¿no?, también es es como un camino bastante complicado el conectar, como ya sea con gente de tu edad, más chicos, o hasta más grandes, pues, suele ser como un reto, ¿no?, porque, eh, querramos o no, existen dinámicas de poder que a veces, pues, se pueden como percibir un tanto extrañas, ¿no?, de parte de ambos lados. Y creo que justamente la docencia te puede como ayudar mucho a a quizás, este, a aprender a ahora sí que aprender a enseñar, ¿no?, que suena un poco extraño. Pero, creo que justamente ya con la experiencia que tiene tu profesor, y con las ganas que tú tienes de subir tu nivel como maestro, y de los estudiantes que que pues, que tienes en mente, yo creo que sería interesante que pudieras preguntarle justamente, eh, a a este como contacto que tienes, si tiene alguna experiencia similar, o si alguna vez tuvo como interés en en ser él profesional, para que tú puedas como adecuar quizás, este, tu programa de estudios a a que solamente no es tocar el piano, ¿no?, sino motivarte a tocar el piano, expresarte, buscar como cierta manera de ver el mundo a través de la música. Y creo que eso sería como muy nutritivo para la gente que que se quiere dedicar a a esto, ¿no?, a a eh, de manera profesional y con su tiempo completo.
Mm, ya veo. Sí, eso sería una buena idea, como que no solo que me dé clases para tocar, sino también clases de enseñar. <chuckles> Entonces sí, me parece bastante buena idea y pues sí, lo voy a intentar. También lo que me dices de relajarme un tan tantito hasta que ya tenga más tiempo y, pues bueno, yo creo que sí, sí me va a ayudar mucho. Entonces, te agradezco bastante por los consejos.
No, a ti, te te agradezco también mucho la confianza, el tiempo y sobre todo, la recepción de de estas palabras. Espero que tengas mucha suerte, y que todo salga lo mejor posible en estas como fechas complicadas.